والله ساعات باحس إن أنا، بس يعني والله ساعات بارُوح مثلًا أشتري حاجات من السوبر ماركت باحس إن أنا لو جِبت شوية شيبسي على بسكوت على حاجات تافهة كده، باحس إن أنا راجعة مبسوطة ومزاجي زي الح ومزاجي زي الفل، باحس إن هي آه، ممكن تكون باينة حاجات تافهة، ساعات والله مكالمة ماما وأنا في الطريق بتبسِطني، ففي حاجات كده باحس إن هو هي أساسيات وأنا باروَّح باش يعني وأنا في الطريق باقوم مشغّلة أغاني، أكلّم ماما أكلّم أخويا، حاجات كده بسيطة بس باحس إن أنا إيه، طلِعت من المود نسيت بانسى حِتّة حِتّة لحد ما اوصَل البيت أعمل لي بقى كوباية النسكافيه دي وباحس إني ياه، كده زي الفل أوي، <laughs> مش فاكرة بقى لحد ما أرجَع تاني يوم.
حلو. إمم. أيوه إمم. حلوة أوي. جميل. حلو، طَب خ أنتِ كده أ آه، أنتِ كده بتبقي خلاص، أنتِ كده بتبقي يعني عارفة رجِعتِ لمرحلة الزيرو تاني أو إنِك أنتِ كنتِ متضايقة وكده ويا دوبك أنتِ بدأتِ تطلَعي برَّه ال المود ده شوية. هل فيه حاجة بقى أنتِ بتعمليها تخلّيكِ فرحانة، يعني على على عكْس إن إحنا بنقول إحنا بنحاول نعوّض الإرهاق أو نعوّض ال الكركبة اللي حصَلِت عندنا في الشغل ونصفّي ذهننا. إ إيه الأنشطة بتاعتِك أنتِ بقى عامةً اللي بتحبي تعمليها وتخلّيكِ مبسوطة؟ يعني مثلًا بتنزِلي النادي، بت بتشوفي مثلًا آآ أصحابِك مثلًا، ترُوحوا مكان سَوا، تسافروا، ترجَعوا، أ هل ليكِ أنشطة وحاجات زي كده؟
إمم. هو أنا من الناس اللي بتقدّر أوي، أوي، أوي الوقت مع الأهل، فممكن ده ممكن أكتر وقت بيبسِطني، يعني ممكن كده آخِر اليوم بارُوح لمامتي شوية، أرُوح أقعُد معاها حوالي ساعة، ساعتين، باحس إن أنا زي الفل أوي، ممكن أعدّي على بابايا أقعُد عَنده في العيادة شوية، بابقى مبسوطة، أرُوح لحماتي، أي حد من الناس دي باحس إن أنا الوقت اللي فيه أهل، أنا باقدّر الوقت ده أوي بصراحة، وباحس إن
جميل، آه. إمم. حلو أوي. برضه آه. إمم. شوفِ أنتِ برضه اللي بترجَعي العيادة عَند باباكِ أهو تاني عشان أنتِ اللي بترُوحي للعيّانين برِجلِك أهو، فاهمة؟ عشان آه، يعني آه، يعني أهو، أنتِ أنتِ اللي أنتِ بتختاري أهو، بالضبط، عشان بَعد كده ماترجَعيش تقولي إن <giggles> العيّانين بيعملوا فيَّ واحد، إتنين، تلاتة برضه، آه. طيب، يعني هو أنتم الموضوع واخِد إمتداد في العيلة ما شاء الله، يعني حتى في ال في في الموضوع ده؟ آه.
بس عَند بابا، <giggles> يعني أنا ما ليش دعوة بالشغل عَنده؟ <laughs> ما أنا بارُوح أخفِّف عنه برضه. <laughs> آه، لأ هو هو أنا لو إرهاق 1 فهو الإرهاق عَنده 1.000.000 فأنا لا شيء جنبه. <laughs>
آه أ يعني آه، برضه شوفوا أنتم أنتم اللي مختارين الطريق أهو ب بإيديكم يعني. طيب، آه، آه، آه، يعني طيب آآ، بجد بقى يعني، هو ب <tsk> بغَض النظر الحاجات دي طبعًا تقديرِك طبعًا لفكرة ال الجو العائلي دي، آآ فكرة جميلة، آآ لكن في في أنشطة دايمًا الواحد بي <tsk> ييجي في الآخر برضه بي يعني بيبقى بيعملها لوحده. آآ هل أقصُد مثلًا أ ليكِ خروجة مثلًا مفضّلة، ليكِ مكان مثلًا معيّن آآ، وقت ما تحسّي إنِك أنتِ زهقانة أو كده، ممكن تنزِلي تغيَّري جو فيه، تشرَبي حاجة آآ، والّا بتميلي أكتر لأنشطة أنتِ ممكن تعمليها في البيت؟
حص آه والله، في نفْس المعاناة. <laughs> إمم. إمم. فاهمة آه.

أنا باحس إن الشغل، بابقى مستنية الوقت اللي أنا هاعمل فيه هامضي فيه انصراف عشان أمشِي، بيبقى فعلًا في حاجات ممكن بسيطة أوي بتطلّعني من mood الشغل، يعني لمّا ساعات باروّح فعلًا على البيت على طول، باحس إن أنا لسه في mood التوتُّر، بيبقى في mood توتُّر كده الواحد مش عارف يطلَع مِنُّه أو متضايق من بدون سبب، ممكن يتنرفز في أي حد، فباحس إن أنا لو بس اتلف لفّيت بالعربية جوَّه البلد شوية، أنا هابقى مبسوطة وزي الفُل، اللي هو مُجرّد أسمَع شوية أغاني، أي حاجة تفصِلني بابقى حاسة إن أنا عايزة إيه، أشغّل موسيقى بصوت عالي، مش عايزة أحس بأي حاجة حواليا، اللي هو أبقى عايشة في mood أنا
إمم. إمم. آه. حلو، يعني آه. بالضبط. بالضبط، بتعملي كده بقى عادةً يعني، بتعملي كده عادةً والموضوع ده بيفرِق معاكِ؟
والله على حسب، لو حاسّة إن أنا مش ورايا حاجة مهمة أوي في البيت مش مس مستعجِلة على طبْخ مثلًا، مش مستعجِلة على حد راجِع، حاجات كده، بابقى ممكن آه أس أستهدى يعني أمشِي كده بطيئ كده في الشارع <chuckles> وأشغّل أغاني وبقى الناس مش مشكلة، هتتشلّ من البُطء ده ورايا، بس اللي أنا أنا عايزة أفصِل <laughs> مش عايزة حد آه.
جميل. وعادي براحتِك بقى، براحتِك، ما أنتِ لازم آه، لازم تفصِلي، آه يعني آآ ما لمّا هُم وهُم دول نفْس الناس اللي بييجوا لِك المستشفى، وهُم اللي موصّلينِك لكده ف فهُم يعني هُم لازم ي لازم يستحملوكِ يعني، آه، طَب آه، أيوه بالضبط، آآ يعني
<giggles> بالضبط، استحملوني بقى. أنا ياما استحملتكم. فباحس إن هو فباحس شوية الأغاني دي والله حتى لو إيه، يعني ممكن تكون الأغاني أصلًا مش هادية، بس أنا باحس إن أنا فصَلت، يعني أي حاجة تفصِل، مع إن أنا باحب في الوقت ده أسمَع أغاني كئيبة ما أعرفش ليه، بس هي بتعيّشني في mood حلو <laughs> أنا الاغا آه، باحس الاغاني الكئيبة كده بتفرّحني.
جميل. برضه؟ آه، يعني آه. بتطلّعِك من الmood وخلاص، يعني المهم، آه، يعني يعني كآبة، كآبة بس مش مهم، بتخرّجِك من آه بتخرّجِك من ال من الضغط نفْسه بتاع ال ال ال الجو الحكومة والشغل وال والعيّانين وكده. طَب أنتِ بتحسّي إن إن آه، أنت بتحسّي إن شعور ال ال اللي هو <tsk> شعور الضغط أو التوتُّر وكده بييجي مثلًا من عشان العيّانين بيبقوا كتير مثلًا ورا بعض أو في آآ حالات مَرَضيّة كتير، والّا بتحسّي آآ إن ال طبيعة الشغل نفْسه في المستشفى إنك أنتِ بتتعاملي مع تعَب ووجَع الناس هو ده اللي بيدخّلِك في، آآ في حالة من ال يعني من الإكتئاب أو حالة من <tsk> من إنِك أنتِ مضغوطة و وما بتصدّقي تخلّصي وتسيبي المكان وتمشي، إيه اللي بيسبّب لِك الضغط تحديدًا؟
بالضبط. ممكن بقى ساعتها إمم.

بَعد يوم طويل ومرهِق، يا ترى إيه الحاجات ال اللي ممكن تكوني بتعمليها عشان تحسّي إنك أنتِ اتعافيتِ كده من إرهاق طول اليوم؟
امم. والله أنا باحس إن في حاجات كده ممكن تبان بسيطة، بس هي بتحسّسني إن هو ياه! <laughs> قد إيه نسيت كل حاجة. يعني مثلًا زي أنا عندي شغل حكومة امم، عندي شغل حكومة باروح الصبح كل يوم من 08:00 مثلًا بارجع 14:00، 14:30 في الحدود دي. فبارجَع حرفيًا مش طايقة نفْسي <laughs> مش طايقة حد، مش قادرة أبُصّ في وِش حد. <laughs>
طيب إيه؟ احكِ لي كده أكتر، آه. تمام. جميل. آه يعني <giggles>
فاللي هو لازم إيه
فإيه بقى عشان بيبقى يعني طبيعة الشغل عندِك، يعني بتبقى صعبة وكده؟ التعامل مع الناس ال إيه إيه، اللي بيكون في يومِك صعب يعني في الأول؟
تعامُل تعامُل مع الناس كتير، زحمة، صوت عالي، أطفال بتزِن، آآ، ناس بتزعّق كل حاجة تدعو لإن الواحد يرجَع مش طايق نفْسه <chuckles> حرفيًا. بالذات إن إحنا شغالين في مستشفى.
آه. أيوه، طَب أنتِ آه. تقومي راجعة بقى آه تمام آه أنتِ دكتورة أساسًا.
فال آه فالس زن، زن، زن 24 ساعة آآ، على طول الناس بتسأل، على طول ناس داخلة غير الشغل نفْسه أصلًا مرهِق، فبارجَع حرفيًا مش قادرة، فباحس إن في كده لازم 5 ل10 دقايق بس كده آخُدهم حتى
تمام.
أعمل فيهم أي حاجة كده بسيطة، بس اللي هو إيه، أنسى فيهم بحيث إن أنا حرفيًا نسيت فيهم ال الدوشة اللي حصَلِت دي.
بتبدئي تفصِلي دماغِك يعني قصدِك عن ال عن الشغل بقى وأسئلة العيّانين وال و والكركبة بتاعة الشغل، والخناقات اللي بتحصَل والحاجات اللي زي ديّة، صح كده؟
بالضبط. بالضبط، بابقى عايزة بس كده اللي هو هُم مثلًا أعمل بابقى حاسة إن أنا بجد محتاجة كوباية نسكافيه، كوباية أي حاجة جنبي وحرفيًا بافضَل باصة للسقف، أنا مش عايزة أعمل أي حاجة ولا أسمَع صوت أي بني أدم اللي هو لو مين رَن عليّا في ال5 ال10 دول، مش قادرة أكلّم حد فعلًا. باحس إن دي
إمم. إمم. آه. آه. دي بتدخُلي فقرة اللي هو ب بت آه بتتّنحي كده اللي هو خلاص عشان عشان آه، في ال آه، في المُطلَق كده. طيب أنتِ أنتِ آه.
اللا شئ. بالضبط، بحيث إن أفكّر في اللا شئ حرفيًا، باف بابص للنجفة، حرفيًا بابقى باصّة للنجفة الله! مش عايزة أفكر في أي حاجة <giggles>
آه. امم جميلة النج آه، آه، <giggles> السقف حلو أوي، ش أول مرَّة آخُد بالي إن السقف جميل كده، آه، طيب آه، بالضبط. طَب ال الموضوع ده ما بيبدأش معاكِ مثلًا بمجرّد ما تس يعني ما تخلّصي الشغل و ويعني تبدئي تروّحي بقى، هل في حاجات ممكن مثلًا بتعمليها في الشارع، مثلًا ممكن تعملي shopping ممكن آآ، تاكلي حاجة برَّه، تاكلي أيس كريم كده. في في حاجات بسيطة ممكن تكوني بتعمليها وأنتِ مروّحة، ت يعني تخلّيكِ تفُكّي من المود ده بسرعة؟
الله، بالضبط، بافكّر في كل سنتوفة. إمم. آه باحس

والله يمكن، هو فعلًا دي ممكن تبقى نُقطة لأن أنا أصلًا عندي يعني بابقى نازلة بالعر بالعباية <chuckles> على البيجاما، ممكن أصلًا اللي هو ما حدّش يعني عارفة إن ما حدّش واخِد باله منّي، ما حدّش شايفني، آه، ممكن اللي سايق هو اللي مركِّز، فباحس إن أنا انسجمت مع الناس والناس ممكن تكون مش منسجمة معايا، مُجرّد بس حتى لو لفّيت قُدّام محلّات، في حاجات كده ممكن تكون باينة، حاجة يومية في يومي مش مش حاجة كبيرة، بس هي حرفيًا بتنسّي الواحد يومه، باحس إن أنا الشوية اللي بانزِلهم بالليل دي الجو بيكون رايق، فاتح شبابيكِك، في هوا حتى حلو، فباحس الحاجات دي بتغيّر الجو، بتغيّر النفسية كمان، بارجع أبقى حاسة إن أنا واحدة تانية، ما أعرفش ليه! بس بابقى راجعة مبسوطة.
إمم. آه. بالضبط. حلو جدًا، آه. جميل. آه. حلو أوي. آه. جميل أوي. بيفرِق معاكِ الموضوع ده في نفسيتِك، يعني بيخلّيكِ تبدئي تاني يوم بقى ب يعني نفْس المعركة تاني مع العيانين تاني يوم الصبح وكده آآ، ب بيخلّيكِ تبدئي آه.
هو أنا أصلًا فكرة المستشفى دي أنا باكرهها <giggles> يعني أنا عندي إحساسك ده آه بس باكون دي سعادة كلّها مؤقتة لحد ما افتكر طَب أرجَع إستيعابي على السرير، إيه ده إحنا هنصحى بكرة نروح الشغل، يا دي النيلة <giggles> فبارجع بقى ساعتها أكتئب تاني.
آه، يعني آه، أصلًا فكرة أها يعني <laughs> ميت آه. أي أيو ما إحنا بقى و يعني ما رضيناش آه، ما رضيناش يعني إيه، آآ نذكُر فقرة ما قبْل النوم دِيّة وتضبيط المنبه وإن لازم نصحى بدري، أي آآ بالضبط آه، فأنا يعني آه، اكتفينا بالفترة اللي هي لغاية العربية وإن إحنا بنتابع الناس ونشرَب حاجة. هو حلو أوي كده يعني <giggles> الفقرة اللي جاية دي آه، آه، بالضبط ال الفقرة اللي جاية دي مش هنحسِبها تبع التعافي دي بقى تبع الإرهاق ف بالض بالضبط آه ف <giggles> دي ما لناش دعوة بيها يعني. عامةً أنا مبسوط جدًا إن إحنا اتكلّمنا يعني و مبسوط جدًا ب يعني ب بالع العادات والحاجات الجميلة اللي أنتِ بتعمليها ال ال اللي ممكن تخرّجِك شوية فعلًا من ال المود يعني. و أتمنى لِك أتمنى لِك شغل يبقى ألطف وما يكونش في هذا الكم من الإرهاق يعني. شكرًا ليكِ.
آه أحسن، عشان دي حاجة هترجّعنا تاني للإكتئاب <giggles> بالضبط. زي الفل، زي الفل جدًا <laughs> لا دي دي مش تعافي، ده تآ <giggles> حصَل. وأنا كمان والله اتبسطت جدًا، جدًا <laughs> يا رب جميعًا <chuckles> إن شاء الله.
يا رب.